Qualche, ehm, qualche settimana fa sono andata a vedere anzi qualche settimana fa, quasi 1 mese fa ero andata a vedere The Conjuring al cinema, che ere sì, molto.
Mh-mh. Ti è piaciuto? E questo di cosa parlava?
Secondo me l' experience ah sì. Secondo me l' experience del cinema è m molto bella, soprattutto per i film horror e The Conduring è praticamente questa, mhmm, diciamo, <clears throat> collezione di film, sempre horror, <chuckles> che parla di questi <chuckles> 2 mhmm, possiamo dire cacciatori di fantasmi, comunque questi 2 personaggi che sono marito e moglie mhmm, tipo, però una ha tipo poteri psichici e l'altro è tipo un esorcista, che vanno in giro a aiutar le famiglie dove, mhmm, magari hanno episodi, non lo so, paranormali in casa e li aiutano a scacciare gli spiriti maligni ed era l'ultimo film di quella collezione. Sono andata a vederlo al cinema con le mie amiche.
Sì, ovviamente. Tipo i Ghostbusters? Eh, forte. Sì, ehm, quindi è piaciuto un po' a tutte.
Sì, sì, sì. Poi secondo me il cinema amplifica molto queste cose, quindi è piaciuto veramente a tutte.
Eh, proprio bello che tu abbia appunto la compagnia a cui piace andare al cinema, perché poi purtroppo a volte ti senti dire: "No, ma io non spreco soldi per il biglietto del cinema". Tu, ehm, sei, mhmm, insomma avvezza ad invitare le persone?
Eh, sì.